काफ़ी अच्छा लगा देखिए किस तरीके से आप मैनेज करती हैं और बहुत अच्छी बात है देखिए क्योंकि पता है कि देखिए काम की प्राथमिकता भी हो सकती है और आपने बड़े ही अच्छे से देखिए अ, ये भी बता दिया है कि हाँ, हो सकता है तो ऐसे में फ्लेक्सिबिलिटी शेड्यूल में होना ज़्यादा ज़रूरी है और कहीं न कहीं प्राथमिकता तय होना ज़रूरी है। अ, लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, कई बार देखिए ऐसा होता है कि घरों में अ, हम कोशिश तो करते हैं कि हाँ, अ, सीमित तौर पर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए फिर वो चाहे अ, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो या फिर और तरीके की चीज़ें जो हैं क्योंकि और भी बहुत सारे एप्स हैं जिनका इस्तेमाल होता ही है। लेकिन कहीं न कहीं देखिए अ, होता ये है कि माँ-बाप बच्चों से तो कह देते हैं कि हाँ, ऐसा मत करो-वैसा मत करो, लेकिन वो उसके आदि होते हैं। तो ये बताइए कि क्या बच्चे वाक़ई में फिर अ, इस चीज़ को मान लेते हैं या फिर कहीं न कहीं उनके अंदर देखिए इसको लेकर के विरोधाभास पैदा हो जाता है? कि ये खुद तो कर रहे हैं और मुझे नहीं करने दे रहे हैं।
जी। हुँ। हुँ। हुँ। अ, जी, देखिए। अब प्री मे मतलब किस तरीके से उन्हें समझाया जा रहा है उस ता उसपे भी मैटर करता है। देखिए आजकल के बच्चे अगर मैं बोलूँ अ, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव है। अगर आप उनको सही तरीके से नहीं समझाते हो वो उसका उल्टा कर कर दिखाते हैं, तो कोशिश करें उन्हें ठीक तरीके से समझाएँ और उन्हें रिवार्ड सिस्टम दें या फिर उन्हें अ, मतलब बताएँ कि आप इतने टाइम तक आप बहुत खूब तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं फ़ोन अ, तो ये कहाँ जा सकते हैं। और बच्चे भी क्या बोलते हैं सो कहीं न कहीं आज्ञा का पालन करके और ये जैसे कि हम जब थे, हमें बोला जाता है तो हम बोलते थे कि हाँ, उम, उ बड़े जो बोल रहे हैं सच हमारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं तो वैसा कुछ ओपिनियन रखने की कोशिश करें। अ, तो ये, किया जा सकता है। जी।
उ, जी। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। जी, जी। बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन आपको नहीं लगता आज के इस परिवेश में बच्चों को समझाना खुद में ही एक बहुत बड़ा टास्क हो गया आखिरकार उनको समझाया कैसे जाए?
<chuckles> मुझे मैं ह वो तो है मैं भी मानती हूँ सहमत हूँ इस बात से। अ, लेकिन अ, च ये सिर्फ़ निर्भर उनके खुद के माता-पिता पे करता है कि वो कैसे अपने बच्चों को समझते हैं और किस तरीके से उन्हें हैंडल कर सक देखिए अ, आसान है किसी के बच्चों को और किसी के माँ-बाप को मतलब ज्ञान देना लेकिन जब उनके पैर पे जा मतलब उनकी साइड पे जब होते हैं हम बहुत मुश्किल होता है। और रही बात अगर हमारे घर में अगर मैं बोलूँ तो देखिए, जैसे कि मैंने कहा वर्क लाइफ़ बैलेंस में देखिए जैसे कि हमारे जैसे ही काम खत्म होता है जैसे कि मेरे सिबलिंग्स भी काम करते हैं। तो हमारे यहाँ पे मतलब अ, आजकल देखिए बड़े से लेके बूढ़े छोटे भी हर कोई फ़ोन एडिक्ट हो गया है, टेक्नोलॉजी के एडिक्ट हो गए हैं। तो जब हम मैंने तय कि क्या होता है जब इकट्ठा होकर बैठते भी हैं तो सबके हाथ में मोबाइल्स होते हैं सब मोबाइल ही बैठे हैं। अ, तो फ़ायदा क्या है हमें इकट्ठा होने का तो हम मेन एक नियम बनाया कि जब हम साथ रहते हैं तो हमारी फ़ोन साइड्स में हो और हम जो भी हमारी दिन की दिनचर्या रही है उसके बारे में गुफ़्तगू करें और स अपने आप को और थोड़ा मेमोरेबल म हँसी-मज़ाक में गुजारें। बस ऐसी ही प्र प्रतिक्रिया रहती है। जी।
अ, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। जी, जी। सही बात, बिल्कुल। हुँ। फ़ोन रहता है, बिल्कुल। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, देखिए आपने बड़ा ही अच्छा और व्यवहारिक तरीका बताया है कि कैसे मैनेज कर सकते हैं उस चीज़ को, और बहुत अच्छा लगा देखिए इस पूरे विषय पर आपसे बात-चीत करके आशा यही है कि आपसे दोबारा ज़रूर बात हो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।